ผมว่ามันสำคัญนะ แต่มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นครับ มันต้องดูตามบริบทของการใช้งานมากกว่า ซึ่งถ้าเกิดว่า เราอะมีเวลาแบบให้เรามาเจอกันต่อหน้า ใช่ไหม ผมรู้สึกว่า การที่มี Social Media เข้ามามันอาจจะทำลายความสัมพันธ์ได้ครับ เพราะว่าผมก็เคยมีประสบการณ์ ผมเคยมีประสบการณ์นะแบบเราอยู่ด้วยกันทั้งวันน่ะ แต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาติด Social Media มากครับ กลายเป็นว่า กลายเป็นว่าแบบเขาอะ ไม่ได้ใช้เวลากับการอยู่ตรงหน้ากับเรา เหมือนกับเราอยู่ด้วยกัน แต่เหมือนเราไม่อยู่ด้วยกันอะ มันคือคำนี้เลยนะคุณ
อืม ค่ะ ยังไงคะ? อืม อืม เออ ๆ เห็นด้วย <chuckles> เห็นด้วยเลยค่ะ แล้วอย่างงี้คุณ อ มองว่าตอนเนี้ยค่ะ ก็มีหลายแพลตฟอร์มมากเลยเนาะที่แบบว่า เอ่อ มีเยอะมาก ๆ เลย คุณว่าแพลตฟอร์มไหนอะค่ะ ที่มันจะทำให้เกิดปัญหาเนี้ยได้บ่อยสุด หรือว่าเสี่ยงที่สุดน่ะค่ะ?
อืม

คือผมคิดว่าปริมาณอะ ปริมาณมันคือสิ่งที่จะเป็นการควบคุมได้ครับ อย่างเช่น อ่า อย่าง อย่างที่เขาทำตามเพื่อนอะ เพราะว่าเขาเห็นว่า คนส่วนใหญ่เขาก็ทำใช่ไหม? มันเป็นเรื่องปกติของ แต่ ของ ของสังคมครับ มันคือบรรทัดฐานทางสังคม พอเขาเห็นว่ามีคนทำตามเยอะ มันก็จะถูกตั้งเป็นบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมา ในทางกลับกัน ถ้าเราต้องการจะแก้ไข เราก็ต้องทำให้เขาเห็นครับว่า บรรทัดฐานมันเป็นอย่างงี้ แต่ในความเป็นจริง คือผมคิดว่ามันทำไม่ได้ ผมว่าที่เราทำกันทุกวันเนี้ย มันค่อนข้างถูกต้องแล้วครับ แต่การที่จะแก้ไขอะมันต้องเกิดความร่วมมือทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งตัวผู้ใช้งาน ตัวคนสอน แล้วก็ตัวเจ้าของ เจ้าของสื่อเอง เขาก็ต้องมีการควบคุมให้มันดีกว่านี้ เพราะว่า อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ คุณว่า ค่ะ แล้วอย่างงี้คุณคิดว่านะคะ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะ เป็นห่วงในเรื่องของความสัมพันธ์ เพราะว่า อ่า เวลาที่เด็กนะคะไปโรงเรียน หรือว่าเรา รวมกระทั่งถึงตัวเราเองเนี่ยน่ะค่ะ ที่เราอะ พอดีว่าเราไม่ได้ตั้งใจ แต่พอเลื่อนไปเจอ มันก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มได้แบบนี้เปล่าคะ? แล้ว ถ้าเกิดว่าเราอะค่ะ กลับกลายเป็นว่าสอนลูกหลาน หรือว่าตัวเราเองให้เป็นคนที่มีอะไรทำนะคะ อย่างเช่น มีงานอดิเรกที่ชอบนะคะ หรือว่ามีกิจกรรมที่เราจะไปโฟกัส มากกว่าที่จะต้องมานั่งดูสื่อ แล้วเพ่งอยู่ตรงนั้น หรือว่าเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นเนี้ย คุณว่ามันจะ สามารถ ช่วยเรื่องนี้ได้ไหมคะ?
อืม อืม อืม ครับ